Okay. Allora proprio perché come ti dicevo io sostanzialmente da libero professionista non ho effettivamente un capo. I mhmm, ho i clienti, okay, quindi tu mi sostanzialmente mi stai dicendo di scrivere ai miei clienti, alle varie aziende per cui insomma si rivolgono a me come consulente, uhm, facendoli comprendere questa cosa che io per questo periodo non ci sarò e di farmi sapere se hanno bisogno di qualcosa prima che io vada in vacanza?
Sì. Mh-mh. Esattamente, mhmm, insomma avrai dei referenti con cui ti interfacci più più, mhmm, spesso che che degli altri immagino. Quindi, puoi appunto informarli, ehm, che tu non sarai disponibile per motivi di ferie dal, per esempio, 15 gennaio al 2 febbraio. Ehm, in questo caso, loro si possono organizzare, trovare un sostituto oppure, ehm, in questo uhm, temporaneo ovviamente, in questo caso, ehm, semplicemente non ehm, non utilizzare i servizi per quel periodo. Ehm, se, mhmm, devo essere onesto, questi pi comunicazioni di solito si fanno dai 2 ai 3 mesi prima. Siamo un po' corti per quanto riguarda il preavviso delle ferie, ehm, perché, mhmm, c'è il rischio che queste aziende con cui tu collabori non possono a non hanno proprio il tempo no, ehm, a sufficienza per organizzarsi, anche perché in mezzo ci sono le vacanze natalizie e se devono trovare qualcuno per sostituirti temporaneamente, ehm, sarebbe un problema, ecco. Quindi l'unico, ehm, diciamo inghippo potrebbe essere questo qua. Proprio per questo a inizio conversazione ti chiedevo quando è che devi andare in ferie, perché, eh in realtà adesso è un modo, ehm s siamo in tempo per gestire magari le vacanze di Pasqua più che la settimana bianca. Questo potrebbe essere l'unico rischio.